A alors, heu, au début, je courais tout le temps seule. C'était vraiment mon moment de solitude, je courais peut-être 5-6 fois par semaine
D'accord.
et heu, après dans ma dans ma salle de sport, ils proposent des, hem, des sorties collectives de de courses et donc, c'est là que j'ai appris à courir avec d'autres gens. Je n'avais jamais fait ça avant et je t'avoue que c'est hyper agréable. Je ne sais pas si tu as déjà couru avec heu, si tu cours seule ou accompagnée?
Oui. Heu, bah, moi, je cours aussi, je j'ai commencé à courir seule et puis au maintenant ma pratique, c'est surtout courir à 2, heu, souvent, je que ce soit avec mon compagnon ou alors avec des amis, heu, mais j'aime bien allier les 2, en fait, parce que je trouve que c'est important aussi de courir seule. Je sais pourquoi, heu, je sors seule parce que, comme tu dis, j'ai besoin de me vider la tête, de penser à rien et en même temps penser à tout. C'est un moment de de
Heu, l OK. D'accord. OK. Oui! Ou Mmh mh. <chuckles> Oui.

Qui me permet de réfléchir sur certaines choses, heu, ou alors quand quand j'ai pas forcément envie, oui, parfois, j'écoute des podcasts ou voilà, mais heu, des fois c'est aussi un moment pour so sociabiliser. Heu, exactement.
J je suis d'accord avec toi. Ouais. Mmh. Bien sûr. Mais il faut être aussi avec les bonnes personnes, heu, c'est bien, ben, un compagnon, un un ami et cetera et heu, je trouve aussi que ça permet de- je ne sais pas ce que tu en penses- mais de réguler la respiration. Quand je cours avec quelqu'un, heu, comme on discute, ça me permet aussi d'être, heu, moins essoufflée, de de d'apprendre un peu à gérer ma respiration, parce que moi, j'ai ce ce problème, un peu, quand je cours, heu, j'ai tendance à faire des accélérations et au bout d'un moment, je m'essouffle, donc heu, oui. <chuckles>
Oui. Oui. Oui. Oui, bah, complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'au début quand j j j je q sortais avec, hem, des amis, je me disais mais en fait, je faisais en sorte de poser les questions et de faire parler mon ami à côté. <chuckles> C'était un petit peu <chuckles> stratégique mais je me disais: «Heu, bah si on me pose trop de questions, je vais» voilà, j'avais tellement peur de pas suivre, heu, au niveau cardio-respiratoire, heu, donc je je faisais comme ça mais en fait, plus plus on pratique, eh ben, voilà, après c'est comme tout, hein, plus on fait et mieux c'est, donc hem
Oui. Ou OK. <laughs> C'était c c c'était d'un seul côté. <chuckles> Oui. Ouais. C'est vrai et et heu, et c'est important, je je trouve aussi d'essayer de trouver des gens qui ont un à peu près le même rythme. On va pas dire, heu, exactement le même la même foulée parce que, ça, c'est impossible mais heu, pour les gens qui courent un peu trop vite, heu, c'est pas bien pour nous et s'ils sont trop lents aussi, ça ça nous permet pas de progresser, <chuckles> donc heu
Ah oui. Heu, je heu, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, on n'a pas envie d'être frustré et de frustrer l'autre en face, donc c'est très compliqué exactement, de trouver son partenaire, heu, de course. Moi, par exemple, ça fait 2 ans que je courais avec une amie et elle vient de déménager et heu, j'essaie de trouver d'autres partenaires de course mais c'est très difficile parce qu'effectivement, soit la la personne court beaucoup trop vite et dans ce cas-là, moi, c'est impossible de suivre ou soit c'est l'inverse et donc et j'y trouve pas mon compte, donc heu
Ouais. Exactement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui. D'accord. Ah! <laughs> C c'est vrai. Bien sûr. Bien sûr, c'est c'est c'est délicat, ça, j'avoue. Et est-ce que tu, heu, tu as tu as tu as eu des défis que tu as réussi à surmonter au début en commençant la course, par exemple? Heu mmh.
Oui. Bah, des défis, heu, oui, je me suis mis, heu, bah, en fait, quand j'ai commencé, je me suis tout de suite inscrit à une course, donc le la 1re course, je crois que c'était un 10 kilomètres, voilà, et heu, là classique et cette année, j'ai fait le semi-marathon, donc c'était, heu ouais, c'était c'était un autre défi et là, j'aimerais plus, heu, essayer maintenant de parce qu'en fait ce que j'aime dans la course à pied, c'est pas forcément la vitesse mais c'est vraiment, heu, la connexion avec, heu, la nature et hem, et puis, le fait de courir en même temps eh beh, voilà, c'est ça, en ce moment, j'aimerais bien essayer, heu, les trails et toi?
Oui. Un 10 kilomètres, OK, <laughs> classique! Excellent! C'est super! Oui. Ouais. Mmh mh. D'accord. Les trails peut-être, faire un trail? Ouais? C'est super!